Ты знаешь, я хотела поделиться с тобой такой проблемой. Я прям очень себя накручиваю из-за этого, и, прям, ну, это стало действительно для меня большой проблемой. Я постоянно нервничаю, думаю об этом, даже, прям вот, бывает, до слёз себя довожу и ничего не могу с этим поделать. Вот мне бы хотелось с тобой поделиться этим, и, возможно, ты дашь какой-то совет, вот, который я могу применить, чтобы мне стало легче. Ситуация состоит в том, что я вот переехала и живу в новой стране, и, ты знаешь, у меня проблемы с языком, потому когда я переезжала, я, ну, не знала язык, то есть не выучила его заранее, и у меня большая проблема с этим. И вот когда я встречаюсь там новых друзей мы завели, вот мы встречаемся, и я каждый раз после этих встреч расстраиваюсь, потому что, ну, они делятся какими-то успехами, да, кто-то на работу устроились, или там, а, новых тоже друзей находят. Ну, и, в принципе, я понимаю, что у них язык <grunts> уже на более высоком уровне, и вот от какой в какой-то степени я даже завидую им и злюсь на себя, что вот у меня такой ма медленный прогресс, что у меня ничего не получается, из-за этого мне сложно найти работу, потому что ограничения большие, да. И вот так такие мысли в замкнутом круге, и вот мне кажется, я уже до какой-то депрессии себя довела, и вот не знаю, как мне бороться с такими мыслями и эмоциями, как думаешь?
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Понимаю. Мгм. Да, я понимаю, что тебе это больно, неприятно, и что эта ситуация тебя, ну, действительно расстраивает. А, у многих, да, вот такие проблемы, особенно вот когда переезжают: когда новое общество, новый язык- это всё очень сложно даётся, и ты действительно молодец, что, ну, обратила на это внимание, да, и хочешь, ну, поработать со своим состоянием. А вот, а, скажи, какие ситуации или люди чаще всего у тебя вызывают эти сравнения, да? Ответь на такой вопрос, чтобы я могла тебе более как-то направить в нужное направление.
Да. Точно. Да. Да, я поняла. Но ты знаешь, чаще всего это бывает при личных встречах, когда мы куда-то выходим с мужем, встречаемся вот с друзьями, и чем люди, э, ну, как бы вот такой уровень жизни у них выше, ну, в том плане, что у них есть стабильная, хорошая работа, э, хороший уровень языка, да, и вот всё как-то, а, хорошо устроено, то есть какая-то стабильность. Вот в таких ситуациях мне становится не по себе, потому что я себя автоматически начинаю сравнивать, что
Мгм. Да. Мгм.
ой, что язык идет очень медленно, там речи не идет о том, чтобы, м, была, ну, работа, связанная с языком. Ну, то есть мне нужно пока что какие-то работы, где я могу говорить по-русски. Вот, соответственно, очень мало ну, гораздо меньше таких вакансий, сложнее найти. И вот в таких ситуациях, конечно, я расстраиваюсь, потому что я вижу вот уже результаты этих людей, которые они уже д которого добились, а я ещё где-то там далеко позади, внизу, и неизвестно, когда до их уровня дотяну. Э, и ты знаешь, меня это очень сильно расстраивает.
Да. Мгм. Да, понимаю, и это правда, вот, вызывает дискомфорт, да бы, особенно когда ты приходишь, а, в общество, да, хочешь завести разговор, поддерживать этот разговор, да, и новые знакомства завести. И конечно, да, тебя это расстраивает, но ты действительно молодец, то что ты, да, хочешь развиваться, э, ну, как бы ты не замыкаешься, да, в себе, а всё-таки ищешь пути, как это можно решить. Э, вот в каких сферах ты себя чаще сравниваешь: это работа, учёба, отношения или доходы?
Точно. Да. Ты знаешь, ну, больше меня даже не столько работа или доход, то есть как-то я к этому попроще отношусь. А вот язык, наверно, меня больше всего сейчас волнует, потому что, ну, есть сложности. Знаешь, какой-то так как я приезж приехала в эту страну с нулевым знанием, поэтому мне просто с азов пришлось начинать. И понятное дело, что я уже по сравнению с нулём чего-то там достигла, так скажем, но это это далеко не разговорный уровень. Вот, поэтому чем больше я узнаю вроде бы я давно занимаюсь, да, а, и поэтому я вот так сильно расстраиваюсь, что уже вот столько времени прошло
Мгм. Да. Мгм. Ну да. Мгм.
а я ещё вот на таком низком уровне, что я не могу найти себе работу, где нужен этот язык. М, поэтому, наверное, это моя главная сейчас проблема, главная боль, потому что даже, знаешь, мотивация пропадает учиться, потому что мне кажется, что я стою на одном месте, что я вообще никогда не заговорю на этом языке, и вот очень сильно расстраиваюсь.
Мгм. Ну да, понимаю, что вот когда не видишь прогресса, вроде бы делаешь, делаешь, и, а, как будто стоишь на месте. Это действительно выматывает. Э, э, но вот да, ты же всё равно продолжаешь учиться, э. Ты всё равно, да, посещаешь курсы. Ты не опускаешь руки и не бросаешь. А вот как ты, да, чаще всё-таки общаешься с местными жителями или всё-таки всё равно и находишь русскоговорящих людей для успокоения души и с ними практикуешь?
Точно. Ну да. Ты знаешь, нет, с местными я, можно сказать, практически не разговариваю. Это в лучшем случае, там, поздороваться с соседями, а, когда они что-то там говорят. Ну, я могу ещё там Google Translate использовать, ну, потому что всё-таки ещё боюсь, что не всё пойму. Хотя простой разговор, конечно, могу понять, особенно если мне ситуация понятна, да. Вот, а так вот, чтоб прям разговор про там чувства или что-то там рассказать, ну нет, я пока что не могу так общаться, поэтому только вот с русскоговорящими могу ком комфортно общаться, да.
Мгм. Да, да. Мгм. Да. Мгм. Да, а тебя вот останавливает страх допустить ошибку? Или всё-таки, ну, ты сравниваешь ваш уровень и боишься, да, что ты будешь как-то выглядеть не так в их глазах?
Ну конечно, у меня есть такой, м мне кажется, никто не хочет выглядеть глупо. Хотя, честно говоря, я с собой работаю, я стараюсь перешагнуть, и я понимаю, что, ну, о они тоже люди, они понимают, что я не владею их языком, это сразу понятно. И обычно люди, кстати, ну, как-то с улыбкой реагируют. То есть я не встречала, чтобы кто-то там злился или как-то. Конечно, может остаться недопонимание, но тем не менее какой-то злобы я не встречала, поэтому но я понимаю, что я выгляжу глупо, что я попадаю в глупые ситуации, потому что могу ещё там не то слово вставить из-за того, что вот нету разговорного языка.
Мгм. Да. Да, да. Мгм. Мгм. Ну да, да.
Вот, мало общаюсь, э, как бы есть такие проблемы, да. Но я стараюсь, что могу, но это всё очень медленно проходит. Хотелось бы, конечно, гораздо быстрее продвигаться. Но, с другой стороны, я понимаю, что другие люди, кто хорошо знает язык, они тоже там не за несколько месяцев и даже, наверно, не за 1 и не пару лет, э, его выучили, чтобы прям вот, а, разговорный был язык. Поэтому немножечко меня это успокаивает, но не сильно.
Мгм. Мгм. Да, но ты вот, да, ты молодец, ты такая вот к себе требовательная и хочешь, чтоб вот с 1 раза всё получилось. Но, э, тебе просто да, нужно дать себе время и постепенно са шаг за шагом, а, ну, осваивать этот язык, э, больше практиковать, больше общаться с местными. Да, ведь у тебя уже есть вот такая смелость, храбрость, ты уже можешь, да, завести с ними общение и, м, поверить, да, в себя, в свои силы. И как бы это уже, ну, будет э, ты будешь сама расти в своих глазах, э. Просто нужно больше практиковать и дать себе время. А вот ты пробовала раньше что-то менять? И что тебе помогало и не помогало вот, э, при изучении языка?
Ну, хотелось бы. Согласна. Да. А, ты знаешь, да, я тоже разговариваю с людьми, кто уже хорошо разговаривает, они дают свои советы, кому что помогло, ну, в том числе там смотреть фильмы. А, ты знаешь, с одной стороны, я понимаю, что это должно помочь, но это очень сложно сохранить вот эти полезные привычки, потому что пока что я мало что понимаю, потому что говорят быстро, да. А, много каких-то разговорных фраз, которые мне пока что не понять, и мне скучно смотреть фильм, поэтому я вроде и пытаюсь, потому что люди советуют и говорят, что всё равно должна быть наслышанность, но надолго меня не хватает. Я вот, к сожалению, быстро забрасываю, потом опять возвращаюсь. Ну, то есть вот сложновато мне себя держать в таких жёстких рамках и постоянно выполнять. То есть даю слабину и вот забрасываю какие-то занятия иногда.
Мгм. Да. Мгм. Да. Да, да. Понимаю. Да, понимаю. Но всё равно, да, то, что ты ро пробуешь, ищешь разные подходы, это уже говорит о том, что для тебя, да, это важно и ты стараешься и прикладываешь усилия. А, может, тебе стоит попробовать, знаешь, не так серьезно к этому ко всему относиться, а как к игре? А, например, да, сегодня ты фильм посмотрела, завтра ты пообщалась там с местными, и, а потом договорилась там в семье, да, какие-то слова употреблять или там час вы разговариваете только на этом языке, да, который ты учишь. Как тебе такая идея?
Да. Да. Ты знаешь, идея, мне кажется, очень хорошей, несмотря на всю свою простоту. Наверно, вот ты это сказала, и я вот действительно вижу, что я слишком серьёзно отношусь. Может быть, и нужно с серьёзно, но дело в том, что я очень сильно расстраиваюсь и забрасываю многие вещи, и такой энтузиазм учиться пропадает. То есть мне это вредит, поэтому, возможно, если я по твоему совету смогу вот как-то проще к этому относиться, не так сильно себя не ругать, возможно, у меня мотивация учиться будет больше и легче этот процесс пойдет. Ты знаешь, я обязательно попробую твой совет и даже уверена, что как только вот я расслаблюсь, что обучение пойдёт легче и будут какие-то новые результаты. Спасибо тебе большое за совет.
Да. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да, ты большая молодец, ты очень старательно и качественно ко всему подходишь. А, поэтому я уверена, если ты добавишь в свой процесс обучения немножко игры, лёгкости, и перестанешь, да, вот так себя критиковать, а наоборот будешь больше себя хвалить и поддерживать, то твой процесс обучения пойдёт вот гораздо легче и будет доставлять тебе удовольствие. И ты увидишь, ну, действительно хорошие результаты и прогресс в своём обучении.